เหมือนให้เฉย ๆ อะไรอย่างเงี้ยครับ เพราะว่าบางทีเขาอาจจะอยากออก ออกไปข้างนอก แต่ว่าขับรถก็อันตรายเนาะแบบคนแก่ขับรถ อะไรแบบเนี้ย แล้วก็ถ้าอยู่บ้านคนเดียวจะต้องสะดุด หกล้ม อะไรอย่างเงี้ย จะมีใครรู้ไหม เราก็เลย แพลน กัน อย่างเงี้ยครับว่า มันจะต้องมีใครสักคนนะที่จะอยู่บ้าน อะไรแบบเนี้ย แต่ว่าคนที่อยู่บ้านเนี่ยก็คือซัปพอร์ตการดูแลชีวิตประจำวัน แต่ว่าในเรื่องการเงินเนี่ยอาจจะไม่ต้องเยอะ แต่ว่าคนที่หาเงินแล้วส่งมาให้เยอะ ๆ อาจจะเป็นพี่อีกคนหนึ่ง ที่ซึ่งเขา เขาแบบไปอยู่ที่อื่น แต่ว่าเขามีศักยภาพในการส่ง อะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องพยายามแบ่งบทบาทกันให้มันลงตัวอะครับ อืม
ใช่ ค่ะ อา ค่ะ อ๋อ ค่ะ อา อันนี้คือจริง ๆ นะ เพราะว่ายิ่งแบบบางท่านน่ะ อย่างผู้สูงอายุบางท่านน่ะ เริ่มแก่มาบางทีก็พูดยากเหมือนกันนะคะในการไปจัดระเบียบการใช้ชีวิตประจำวันเขาอะเนาะ แบบจะมาห้ามนู่นห้ามนี่ บางทีเขาก็อาจจะหงุดหงิดได้ แล้วบ้านคุณน่ะค่ะ ใครเป็นผู้รับบทบาทตรงนี้อะคะ?
มาก ๆ เลย ใช่ อืม อา ถ้าแบบว่า อ บทบาทที่สำคัญน่ะเนาะ บทบาทในการดูแลเลยอะเนาะ ก็เป็นเราเองเนี่ยแหละ เพราะว่า เอ่อ เราอะคือตกลงกับพี่ คือเราก็ชั่งน้ำหนักกันแล้วเนาะ คือพี่สาวเขาทำงานประจำ ซึ่งทำมาหลายปีแล้ว อะไรแบบเนี้ย เขาก็จะแบบ เอ่อ มีรายได้ค่อนข้างเยอะ ซึ่งเขาอะสามารถซัปพอร์ตในส่วนของรายได้ได้ แต่ว่าถ้านางรายได้เยอะแล้ว จะให้นางลาออกมาดูแล อะไรแบบเนี้ย แล้วจะเอาเงินตรงไหน ใช่ไหมครับ อา ก็เลย อา เดี๋ยวฉัน เดี๋ยวเราเนี่ยเป็นคนดูแลให้ แล้วเราก็จะรับหน้าที่แบบว่าพาไปโรงบาล พาไปหาหมอตามนัด เออ พาไปซื้อกับข้าว อะไรแบบเนี้ยอะครับ อืม เป็นฟีลแบบ
ค่ะ อ๋อ ค่ะ อา ค่ะ อ๋อ ค่ะ อา อันนี้คือเห็นภาพ <chuckles> แล้วคุณน่ะเป็นคนที่ ใช่ค่ะ แล้วคุณน่ะเป็นคนจิตใจดีมาก ๆ เลยนะคะ เพราะว่าคนที่จะมารับบทบาทตรงเนี้ย เป็นค่อนข้างหนักนะ เพราะว่าเอาจริง ๆ น่ะ เหมือนจะต้องเหมือนดูแลเด็กหนึ่งคนน่ะ แล้วอันเนี้ยเป็นเด็กที่ค่อนข้างมีประสบการณ์มามากกว่า แล้วอาจจะดื้อกว่าเด็กที่เป็นเด็ก ๆ ด้วยซ้ำ แล้วอย่างเงี้ยคิดว่า คุณน่ะ สำหรับคุณน่ะค่ะ มีความกังวลเรื่องไหนไหมอะคะสำหรับบทบาทที่จะได้รับอะค่ะ?
อา เหมือนต้องแบบว่าแบ่งปัน อืม อา